بالضبط. يعني حاسّة إن ده مناسب معايا أكتر من قبل كده، غير كمان إن أنا بدأت أدخل الرياضة فبدأت أشرب مَيّة كتير، أنا قبل كده ما كنتش معترفة بحاجة اسمها مَيّة أصلًا، فلما بدأت إن أنا أتحرك كتير إن أنا أمشي أنا باحب المشي جدًا، فلما بدأت أمشي فترة، بدأت إن أنا أعطش امم، بالضبط. فبدأت إن أنا أعطش، فبدأت أخد معايا ازازة مَيّة طول ما أنا بامشي لمّا بارجع باشرب برضو مَيّة، فبدأت إن أنا كده ألاحظ المَيّة على طول، فبقيت أحط مَيّة جنبي طول الوقت، فبدأت أشرب كتير بصراحة، فالموضوع فرق معايا كمان.
طاب كويس. أوكي. المَشي جميل. امم. كويس أوي، طب أنتِ <tsk> يعني ما كنتيش بتعطشي؟ <laughs>
لأ، خالص. بجد ما أنا كنت باعوَّض المَيّة بتاعتي دي بالقهوة، أنا كنت باحس القهوة بتسد نفسي عن كل حاجة عن المَيّة عن الأكل، كانت قافلة معدتي تمامًا.
آه. أوكي. طيب أنتِ ال ال القهوة طبعًا ليها طرق كتيرة أوي، مثلًا كنتِ بتحبي تشربيها مع شويّة لبن مثلًا، أو والّا أنتِ بتحبيها black زي ما هي؟
أنا كنت باحبها إسبريسو، الإسبريسو دي أصلًا هي مُرة خالص، واللي هي برضو بتبقى مركزة، كنت باعملها double shot مش shot واحد فاللي هو أنا كنت واخدة الموضوع في حتّة اللي هو لو اللبن آه، في ناس بتبقى خفيفة شويّة أو كده، أنا لأ، ما كنتش باقبلها كده خالص أنا كنت باحبها اللي هي إسبريسو. <giggles> بالضبط.
أنتِ آه، يعني آه، آه، آه. بتاخدي جرعات مكثفة وال ال ال5 آآ، جرعات طول ال كل طول اليوم بيبقوا كلّهم إسبريسو double shot؟
آه، ما باعرفش إن أنا أشرب أصلًا يعني اللبن باحس إن اللبن عامةً بيقفلني أو باحس إن هو بيخليني أجزع مع القهوة مش عارفة إزاي، بس باحسه تقيل أوي على معدتي، يعني القهوة لوحدها باحسها خفيفة مَيّة يعتبر باشرب مَيّة إنّما ال
آه. ال ال ال اللبن اللبن تقيل عليكِ بس ال double shot كانت بالنسبة لكِ على قلبك زي العسل. أوكي، أوكي تمام. <laughs>
<giggles> آه، أصل أنا عامةً مش حد ما كنتش باحب اللبن أوي، يعني أصلًا أنا م يعني لمّا تطورت واللي هو خلاص بدأت إن أنا أشرب آآ عادي ice coffee ما باشربش اللبن العادي، باشرب لبن باحب لبن أوي الشوفان أو لبن جوز الهند، فأنا لمّا باعملها كده باحس إن هو خفيف فعلًا طعمه زي المَيّة، إنّما اللبن عادي اللي هو كامل الدسم ده تقيل عليَّ جدًا، ما باحبش أشربه خالص، باحس إن هو بيتعب لي معدتي أصلًا.
امم. أوكي.